U tenha, oralar genel olarak tenha, yani, koy da tenha, ora o d o dağlık yolda tenha.
Hımm. Anlıyorum.
Eee, şöyle oldu, ama bu işte mide bulanma konusudur, işte, yavaş yavaş, artık deniz manzarasının gözükmesidir vs. ben başladım yalvarmaya "Abi lütfen bizi bırak." işte, "Midemiz bulanıyor, hem şurada güzel fotoğraf çekilelim, bak mükemmel bir manzara var. Eee, biz yürüyerek geliriz zaten yaklaştık." "Emin misiniz?" dedi. İşte, yok ki daha gidelim zaten gel "Emin misiniz?" dedi.
Hı hı. Hımm. Anladım, aslında sen, eee, şey, e, diyaloğu birazcık, sanki bu mevcut durumunu agresifliğinin çok, eee, farkına varmadan, e, bir yandan da böyle, e, o durumu bahane etmeden aslında tamamen kendi tercihlerinizle başka şeyleri bahane ederek aslında arabadan inmenin yollarını ara arama aradınız aslında anladığım kadarıyla.
Tabii, kibar bir şekilde, yani, eee, ııı, kendimizi o durumdan çıkarmaya çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi ona desem ki "Orada, ya, sen ne yapıyorsun, işte, arabada, eee, bir meczup, eee, 2 tane otostopçu, 1 tane tüfek var. Ya, nereye gidiyoruz biz, eee?" desem a adam tepesinin tası atabilir, yani. <laughs>
Evet, evet. Kesinlikle. Gerçekten öyle, birazcık fıkra gibi bir hikâye gerçekten.
Ya gerçekten öyle, yani, neyse öyle böyle, yalvar yakar, yalvar yakar, ikna ettik. İkna edince bizi attı arabadan. Şöyle bir 1 dakika, bir saygı duruşu ve sessizlik oldu ya, biz ne yaşadık, eee?
Hı hı. Eee, bu sessizlik He, arkadaşın araba gittikten sonra arkadaşınla aranda olan bir sessizlik.
Tabii, yani, biz ne yaşadık az önce, e, neyin eşiğinden döndük vs. diye.
Hı hı. Hı hı.
Eee, şans eseri o günü o şekilde anlattık ve şu an, eee, böyle bir
Kazasız, belasız atlattınız.
Tabii, komik anımız da var, aşağı indik arkadaşların yanına, "Ne oldu bir tahmin edin." dedik, anlattık hikâyeyi, onlar gülmekten yarıldılar. E, bir yandan da a adama bakıyoruz adam nerede oturuyor diye.
Hı hı, evet, o olayın sonrasında evet, gülmek birazcık daha kolay tabii.
Tabii, içindeyken zor.
Peki, eee, ş son olarak şeyi merak ediyorum. Özellikle arkadaşın bu durumdan birazcık daha fazla etkilenmişti, eee, olayın hemen sonrasında gerçekten, e, bir an evvel kendinize gelebildiniz mi yoksa bu, eee, endişeyi bir süre daha üzerinizde taşıdınız mı? Belki daha fazla travmatik bir etkisi de olmuş olabilir, yani, onu son olarak merak ediyorum.
Evet.